صحيح، أنا عامةً لمّا اتصابت، آآ في س في ساعتها في 2019 حاولت حاولت اوقف أس أسبوعين 3 كده، قُلت يمكن بعد الأسبوعين دُول اخِف فما خَفّيتش، بعد كده وقَّفت ش 5 شهور بعديها أنا ما خَفيتش، وقَّفت سنة ونُص ما خَفيتش، قعدت اوقَّف وارجع، اوقَّف وارجع، والغلطة اللي أنا عملتها إن أنا رُحت ل لدكتور بعد 3 سنين، فبعد 3 سنين، آآ كَشَفت بقى على ضَهري، لقيت إن أنا آآ عمودي الفقري عندي معووج شوية، و الحمد لله يعني م مع الدكتور آآ ع عرفت آآ أعالج ال الضَهر، و وضهري خَف من ناحية إن أنا آآ بقيت أ بقيت عارف أنام، بقيت عارف أتمشى، بقيت عارف أقعد عشان أنا، آآ دي كانت آآ مشاكل عندي لمّا اتصابت ما كُنتش عارف أقف، ما كنتش عارف أتمشى، كنت فاهمة، ح حاجات كده، فالحمد لله إن الموضوع ده خَف، فأنا لمّا الموضوع ده بقى خَف، الموضوع ده قعد مثلًا بتاع سنتين 3 عقبال ما يخِف، وأنا في السنتين 3 دُول بطلّت أتمرن، آآ بقى بقى الدافع عندي آآ مش موجود خالص، وبجد بقيت مُحبَط أوي عشان أنا خايف أصلًا أرجع أتمرّن وخايف أتصاب، ف فاهمة قصدي إيه؟
إمم. أيوه. إمم. إمم. إمم. فاهمة. كويس. إمم. إمم. إمم. فاهماك طبعًا. أيوه. لأ، لأ، بِعد الشر عنّك، أنا فاهمة طبعًا وحاسّة بيك وحاسّة بإحساسك وتعبك يعني يعني تعبك غالي، ألف سلامة عليك، و وعلى فكرة أنت ممكن يعني إن أنت حاجة زي كده يكون درس ليك إن أنت تتعلّم حاجة معيّنة، وتبُصّ للموضوع بزاوية إيجابية أكتر من من كونها زاوية سلبية بالنسبة لك، إن هي أحبطتك وفَقَدتك الدافع، كان ممكن مثلًا بعد ما تتمرّن بشكل وأنت صغيّر بشكل يعني شديد عليك، ك كلسّه طفل بيتمرّن أو مراهق بيتمرّن، ف فت فتضغط على نفْسك أكتر، فكان ممكن يكون في أعراض أكتر أو إصابة أكبر من كده، فربنا سَتَر إن في إصابة يعني قادر إن أنت تتعايش معاها الحمد لله، و وإن أنت دلوقتي مثلًا بتتعالج، فأكيد، أكيد يعني العلاج هيكون ليه آخر إن شاء الله، وبالعلاج الطبيعي وال وال والاستمرار فيه، وطبعًا الحفاظ على نفْسك من أي حركة غلط هتخلّي كلّ حاجة كويسة، وتقدر فعلًا إن أنت ترجع تاني تتمرّن، طيب قُل لي مثلًا، أنت حابب يعني أنت سألت الدكتور أو حاجة إن أنت حابب ترجع تتمرّن تاني، فقال لك إن ده ينفع أو لأ؟
ربنا يخلّيكِ. الله يسلمِك. الحمد لله. صحيح. والله سؤال جميل جدًا. أنا لمّا اتكلّمت مع مع الدكتور، هو الدكتور قال لي إن أنا آآ عادي أرجع أتمرّن، طبعًا لازم أشيل أوزان خفيفة ولازم أعالج ضَهري، فأنا آآ كان إن أنا أعالج ضَهري ده كان تمرين لوحده، فاهمة قصدي إيه؟ ف
إمم. أيوه.